Olá. Eu gostaria de uma ajuda, alguns conselhos sobre como lidar com a incerteza durante uma grande transição.
Claro. Eh, olha, tô primeiro queria te dizer que eu tô aqui pra te escutar, eh, o que eu souber, eu te ajudo e, se possível, se você puder me contar o que que tá acontecendo, ah, seria ótimo.
Ai, perfeito. Eu tô, eh, querendo me mudar de país e eu tô assim, com muito medo, muitas ansiedades sobre essa transição, sabe.
Uhum. E por que que você quer mudar de país?
Porque eu quero buscar melhores oportunidades de trabalho, principalmente.
Tá. E e me conta, quais são os seus grandes medos? Por que que você tá com essa incerteza? Me conta um pouquinho.
Pra mim, acho que um grande medo que eu tenho nessa é sobre, eh, e primeiro encontrar trabalho, segundo é sobre encontrar um bom aluguel, porque a gente sabe que hoje em dia é tão caro o aluguel, então eu fico pensando: "Será que eu vou trocar seis por meia duzia, né? Eh, vou continuar na mesma?", hã, e isso me dá muita insegurança, assim, eu gostaria de fazer, porque eu já me mudei muito, já vivi em vários países, eu sei que é algo legal e possível, mas assim, quanto mais velha eu fico, mais fico assim com raízes, sabe, com medos e, hã, não sei, umas coisas estranhas acontecendo.
Uhum. Entendi, entendi. Eh, e e me conta uma coisa, eh, você estuda e trabalha no país que você mora?
Não. É, não, aqui eu dou eu tô dando aula, eu trabalho, na verdade. E, eh, eu também tenho meu namorado, ele também trabalha e mas a gente tá ele está mais c cansado da ro da rotina dele de trabalho e eu tô assim, chegando num momento em que eu vejo que eu não posso mais, ah, ganhar mais da minha profissão, sabe. Eu cheguei num limite, num teto.
Uhum. Você tá estagnada? Mas você acha que isso vai mudar em outro país?
Sim, sim. Eu acho que outros países podem me dar a a oportunidade de trabalhar, eh, mais, porque eu tô estou na Europa. Então aqui, por exemplo, se eu eu sou historiadora da arte, eu dou aula de história da arte, na universidade. Mas vamos supor, eu quero, hã, fazer uma exposição, né, e aí eu preciso ter uma min uma mini companhia, uma mini empresa e eu preciso, né, ter contratos ou não sei fazer qualquer coisa em relação à finança financeira, né, em relação a a contas, eu não posso. Porque como se como eu teria 2 contratos, tipo um com meu trabalho na universidade e outro como minha empresa, eles me cobram muito, muito imposto, então basicamente um dos seus salários vai pra pagar imposto.
Hum. Que legal. Olha. Que coisa. Isso é uma característica da Espanha?
Sim, sim. É magraque e também de outros países na Europa, porque como a gente mais ou menos tem uma tem que ter uma vida mais ou menos igual, ou seja, independente do que você faz, os salários são mais ou menos iguais, né? Muda tipo entre 400 € e 600 €. Ci Então é tipo é muito difícil você, ah, subir porque eles te cobram muito, né, eles acham que se você está ganhando mais dinheiro que os outros, você tem que pagar muito mais imposto que os outros.
Hum, compreendo, entendi. E aí você quer mudar da Espanha pra outro país, hã, para continuar lecionando história da arte ou para abrir a sua companhia? É isso que eu queria entender melhor.
Ah, eu gostaria de, assim eu gostaria se eu tivesse que dar aula, eu dou, porque eu gosto, mas eu gostaria de abrir a minha companhia. Eu gostaria de ter mais, assim, possibilidade, né, como assim, um leque maior de opor <chuckles> de oportunidades e possibilidades, sabe?
Uhum. E aí você teria que você teria essas oportunidades co abrindo a empresa, né, não só dando aula.
Sim, por e eh, por exemplo, eu acho que eu ficaria muito mais livre pra fazer coisas, hã, como freelancer, né, como, eh, pequenos contatos também de venda, de obra de arte, que eu gosto, eh, e que agora eu não posso fazer.
Uhum. Entendi, por conta dessa questão dos impostos e tal, né?
Sim, exatamente.
É, é uma situação, né, que você você põe na balança a assim, eh Que você tem hoje, né. Contra o que você quer seguir no futuro, né. Ampliar seus horizontes. Eh, tem que pesar mesmo os prós e con e os contras de tudo, né. É, mas olha o que que eu posso te falar disso, né. Tem coisas que a gente pode controlar. Tem coisas que a gente não pode controlar. Então, aí vamos trabalhar com o que você pode controlar, né? Acho que começar por aí.
Sim. Com certeza.
Por exemplo, hã, você falou você tem uma uma incerteza, um medo de não de não encontrar trabalho de não encontrar um aluguel mais em conta do que você paga hoje, até para valer a pena essa mudança, né?
Sim, por isso, porque eu estou buscando também não, é, não estou desesperada. Eu só estou buscando, sabe, uma ascensão mesmo.
É uma ascensão se e se possível, eh, seguida de uma redução de custo de vida também seria interessante, né?
É, pois é, e eu acho que também é me sentir mais, hã, preenchida, sabe, porque chega um momento em que você só dá aula. Você só faz aquilo, você querendo fazer outras coisas, você se sente um pouco, eh, assim, não inútil É exatamente um pouco é mui um pouco chato, né? Você fica naquela repetição, né?
Impotente, né? Sim, sim, sim. Claro, eu eu entendo e você quer você quer voar, né? Você quer expandir seus horizontes, enfim, não, eu eu eu compreendo o que você tá passando e tal. Mas vamos lá, por exemplo, hã, você tem em mente que país que você gostaria de mudar?
Eu gostaria eu morei nos Estados Unidos durante 4 anos e eu gostaria de voltar para os Estados Unidos agora.
Ah, você queria vim do da Espanha para os Estados Unidos? Uhum. E você já pensou na questão de visto? Você entraria com visto de estudante para continuar estudando aqui? O que que você faria?
Sim, sim. Eu acho que hoje eu entraria, eh, com, ah, um visto Existem vistos pequenos, como de investidor, que na verdade você abre uma companhia com outra pessoa. Ah, também existe um visto específico para quem tem habilidades extraordinárias, que eu não sei se é o meu caso, mas eu poderia tentar, né, porque já dou aula, né? Tipo, é bem bem específico o meu nicho, então talvez ali um poderia ser. Eu teria que eu tô pensando em vários, porque, eh, até então eu não tinha pensado, mas uma amiga minha falou: "Não, Nayara, eu acho que você poderia tentar, eu acho que seria legal". E aí eu fiquei, ah, com isso na minha cabeça.
Aham. Ah, legal, legal. Não, eu acho que você tem que tentar sim, eu acho que toda mudança é válida, sempre que a gente quer, né, eh, expandir nossos horizontes, crescer. Eh, se você fizer essa mudança com bastante critério, né. Eh, se você fizer essa ba essa mudança com bastante responsabilidade. Tendência de dar certo é enorme, né. O que o que é ruim é a gente fazer aquela mudança que a gente depois fala: "Ai depois eu vejo o que que vai o que que vai acontecer, né? Depois eu vejo o que que eu faço!". Isso não é legal, né? Então você já aí você já tá aí, eh você já tá pensando em possibilidades de visto e tal. Olha
É, com certeza.
eu acho que você já podia entrar em contato, por exemplo, com, ah, pessoas nos Estados Unidos, com hã hã, sei lá com companhias de arte, com museus com com business com né, com negócios do da do seu métier que pudessem já te dar uma luz. Ah, eh, de repente, você passa uma temporada aqui eh, nos Estados Unidos, né. Alguns dias, pelo menos pra meio que sentir o que que pode o que que você pode fazer, em termos de negócio novo. Hã, conversar com gente que mora nos Estados Unidos para te ajudar também, né. Eu acho que isso é super válido.
Sim, sim. Eu go é
A questão fa pode falar.
eu até pensei nisso, porque, eh, normalmente eu vou muito aos Estados Unidos, eu tenho minha família lá, então também faço muita pesquisa, eh, com certas universidades americanas. Mas assim, eh, chegando numa hora dessa, quando você começa a conversar com todo mundo, tem tantas opiniões e e as pessoas não concordam muito, às vezes assim dá um um um estresse, sabe
Porque elas acham que você tem que ficar na Espanha?
Algumas sim, outras acham que eu de já deveria estar lá. <laughs> Eh, então depende da visão, né, de cada cada pessoa, né.
É, então. É contro é, então. Depende da visão, porque assim Europa é o é é é é o berço da civilização, é onde, né, a história está, né. Estados Unidos não tem história, né. Como tem nos na Europa eh eh, mas tem, i universidades incríveis. Né, que você pode, ah, fazer parcerias, por exemplo. Você não precisa dar aula, você pode dar palestra sobre história da arte, né. Eh, você pode, por exemplo, dar aula particular de história da arte. Tem tanta coisa que você pode explorar, né, tem cidades que têm gale galerias de arte incríveis, museus incríveis. Então, eh, campo para você tra trabalhar eu tenho certeza que tem, né. É só você estar no lugar certo na hora certa.
É, ubo Isto. Hum. Né, com certeza Isso. É exatamente. Eh, também tenho, hã, eu também tenho já tive essa experiência, né, com os Estados Unidos, ou seja, não seria algo novo para mim. E também eu acredito que, apesar da con eu concordo com você sobre a Europa ser o centro, né, da civilizações e ser também, ter todo o berço, né, de da história. Eu acho que contemporâneo, quando se fala em contemporâneo em começar mesmo para artistas, o mercado é americano. Então aqui é mais quando você já está consagrado, mas para começar o
De tudo, né. Da história. Olha só. Que interessante. É...
É. A pessoa que tem um olhar mais, assim, para aposta, tá muito mais nos Estados Unidos do que aqui. Aqu É a Inglaterra ainda também é um bom mercado de arte, né. Mas realmente, eh, a Europa, França, Espanha, Portugal, Alemanha são mercados bem conservadores.
Então, pra como você falou, pra pessoas j que já estão consolidadas nas suas carreiras e tal, né. Então então eu acho que também você falou: "Ah, eu escuto muita coisa, né". Mas também você escuta muita coisa de gente que é é leiga, né. E e e você por mu por viver nesse mundo, por por atuar nesse mundo, sabe um pouco mais, né. Então eu acho que aí também você consegue filtrar um pouco do que as pessoas falam para você, né.
Sim. Isso. Pois é, exatamente, dá aquele medinho. Claro que você escuta tudo também, porque é a vivência do outro também. A pessoa está lá. Eu já saí, hã, tem 4 anos, né. Eh, então eu sei que muita coisa mudou, mudou a economia, né. E e esse é o meu grande medo também, né.
Claro. Mas, olha, mudança, qualquer mudança. Mudança de apartamento dá trabalho, mudança de bairro dá trabalho, mudança de país dá mais trabalho ainda. Qualquer mudança dá trabalho, né. Mas, eh, se você acha que é hora de mudar, né, sem certeza sua, eh, vai virar certeza. Se você tem isso dentro de você, eu tenho certeza que você vai achar que é a hora e, se você se planejar direitinho, vai dar tudo certo.
<chuckles> Verdade. Verdade. Poxa, muito, muito, muito obrigada. Foi ótima e foi ótimo mesmo esses conselhos. Eu acho que tem tudo para dar certo mesmo.
Com certeza vai fundo. Se informa direitinho, que com o planejamento você vai conseguir, eh, o sucesso que você s sempre almejou.
Ai muito, muito obrigada, uma excelente noite.
Tchau, tchau. Até mais Estou aqui sempre que você precisar.
Obrigada. Tchau, tchau.